5 minutos, que você levante.
Certo, eu acho que 5 minutos, assim, seria realmente bem melhor, porque eu tinha visto que tinha algumas pausas assim, alguns métodos, né, que o intervalo de de descanso era bem maior, aí eu estava meio que com receio, de usar esses métodos, e acabar me desconcentrando mesmo, sabe? Porque, assim, eu gosto de de manter esse foco do jeito que eu estou conseguindo, porque muitas vezes eu consigo, eh, render muito mais meu dia, eu vejo que a produção é muito maior mesmo me cansando, mas eu vejo que aquela produção, assim, você chega no final do dia satisfeita assim, você olha: "É agora, hoje eu trabalhei". <laughs> Aí eu ficava com medo justamente de ah pegar 10, 20 minutos de descanso.
Uhum. Sim. Aham. Olhe só. Ah não, aí é muita coisa, não precisa.
Exatamente foi foi, porque, foi os métodos que eu pesquisei recentemente sabe por isso que eu estou falando, e aí agora você falou nossa, não precisa 10, 15 com 5 minutinhos.
Porque você perde o foco. Aham. 5 minutos. Não. 5 minutinhos, de repente até, por hora se você consegue fazer só para levantar da cadeira sabe, dar uma esticada.
É isso que eu ia perguntar agora tipo, o o que é que seria então aconselhável, eu fazer nesses 5 minutos, que até querendo ou não também um intervalo curto, né, tem que ser uma coisa bem específica para não estar gastando tempo.
Não, é bem específica, é só para levantar da cadeira, fazer um alongamento, sabe?
Aham.
Você sai da do seu escritório onde você está trabalhando, anda no apartamento sabe, dá uma esticada e volta, é só igual o bicho quando está deitado, que ele levanta e espreguiça
Certo. <giggles> Sim. Sim.
sabe? Você pode ver que o animal faz isso, você está sentada ali e você dá uma espreguiçada, conserta as costas, vai lá pode até beber um gole de água, e voltar
Entendi.
e volta para trabalhar, isso de hora em hora, né? Agora de 2 em 2 horas você pode fazer de uns 8 minutos.
É, eu posso tentar isso, né.